Então, eu queria pedir, assim, uma ajuda, algumas dicas, algumas ideias sobre esse tema que é o quanto eu me sinto insegura antes de ir pra uma entrevista de emprego, eh, principalmente agora que eu, né, eu moro fora do do do Brasil, tô morando nos Estados Unidos, e também tem a questão que eu tô há algum tempo fora do mercado de trabalho, porque depois que meu filho nasceu, ele tem quase 11 anos, eu acabei deixando a minha carreira, sempre trabalhei na área financeira, né. E e aí tem como como tem essa defasagem e a questão da língua, eh, eu tenho me sentido, assim, eu tenho sentido uma insegurança absurda na hora de fazer um um processo seletivo, que é uma coisa que eu não tinha no Brasil, eh, principalmente assim, estando n na na nossa terra, na com a nossa com a nossa língua, e e não estando esse tempo todo, eh, fora, né.
Claro, vamos nessa. Sim. Ok.
E e ainda tem a questão que hoje as entrevistas são, eh, muito online, né, é é por por vídeo, essas coisas, e eu sou meio old fashion, assim, eu eu gos gosto mais da entrevista cara a cara, né, e
<chuckles> Claro, claro. E me diz uma coisa, você sente mais insegurança em qual parte da entrevista? O idioma, alguma coisa mais específica?
Eu me sinto muito insegura com relação a a cobrir esse gap no meu currículo, porque a verdade é que eu tive várias situações de mudança de país por conta da da carreira do meu marido, não foi por conta da minha, porque a minha ideia inicial era ficar algum tempo fora com o neném, porque assim, eu eu trabalhava n em finanças corporativas, né, planejamento financeiro, e eu ficava muito tempo no trabalho, muito, assim, coisa de 12 horas, às vezes, depende se tivesse um um, eh, um plano ou um fechamento, e quando o neném nasceu, eu falei, não dá pra trabalhar assim, né, e é, e aí
Ok. Sim. Claro, claro, e me diz uma coisa, você já fez alguma entrevista ou ainda tá pra fazer a entrevista ou ou o quê?
Eu eu tive uma experiência aqui ano passado, eu consegui um cargo, eh, mas a assim, eu não me dei muito bem com a minha chefe, a empresa também estava super bagunçada, eu não tive treinamento, e aí eu estava assim 8, 9 anos fora do mercado, eu precisava desse treinamento, eu precisava desse acompanhamento, e aí nessas de todo mundo tá nesse modelo híbrido, que eu acho ótimo, eu acho ótimo, eu acho super válido, eh, as pessoas não terem es que ir 5 dias por semana para o escritório, mas pra quem tá começando é muito difícil, porque você não sa assim, entrei na empresa, uma outra língua, uma outra cultura, to todo esse tempo fora, eu não sabia pra quem recorrer na hora de tirar uma dúvida, pedir ajuda com o sistema, um treinamento, e a minha chefe simplesmente me ignorando, <chuckles> que eu acho que ela queria que ela que ela queria que eu me virasse, mas eu eu não tinha os recursos, e é uma diferença que eu senti, né, eu acho que é um pouco cultural, porque no Brasil não é que a gente pega na mão, mas a gente dá muito mais suporte, a gente tem muito mais, eh, essa mentalidade de treinar a pessoa que tá entrando, de dar o suporte que ela precisa, de saber que ela precisa, pelo menos no no começo, ela precisa ser conduzida, né, e aqui eles te jogam é. Como?
Claro. Por assim. E sim. É claro. Sim. Mas talvez Sim, mas talvez você não esteja se cobrando ou pensando demais? Porque você já trabalha na área, você já tem uma experiência profissional nessa área, com certeza, nas entrevistas eu tenho certeza absoluta que você passaria, porque você tem capacidade, tem experiência, hã, fala bem, aposto que seu inglês também não é um problema nenhum. Talvez você não esteja se cobrando muito ou pensando demais em pensamentos negativos que a cada o acabam atrapalhando, assim, a sua segurança?
Sim. Eu acho que tem muito disso que você falou, eu acho que eu já vou meio derrotada agora para as entrevistas, por conta também dessa experiência que não deu certo, sabe, meio que criou um trauminha, assim. Eu eu tive que sair da empre saí não é que eu tive, eu pedi demissão, porque, assim, pra mim estava ridícula a situação, eh eh eh, não ter nenhum tipo de de de apoio e tal. E eu também estava tendo, assim, um burnout já, porque, eh eh, eu ainda não tinha depois que eu tive meu filho, ter que conciliar as tarefas de casa, porque aqui é difícil pagar uma uma faxineira, alguma coisa assim, é carésimo, e as rotinas do meu filho, o meu marido também trabalha, eu senti que o na nossa a nossa divisão de trabalho em casa ficou super desigual. Foi erro meu também, <chuckles> porque eu devia ter jogado mais nas costas do marido, sabe assim. E é. É, e aí acabou que que, assim, com essa falta de apoio também da chefe, eu falei: "Não, não tô dando conta", saí. E aí po hoje, por mais que eu eu aplique para as oportunidades e às vezes tenho, eh, algumas entrevistas, eu tenho essa questão de já ir derrotada, de ir com uma mentalidade um pouco negativa, que nem você disse, e
Sim. Claro. Sem sombra de dúvidas, tá. Sim. Eu compreendo. Mas você realmente, hã, talvez o que te falta é ter a a consciência de que você já saiu do seu país, só por isso, hã, já mostra que você tem uma capacidade enorme de conseguir aquilo que você quer, você já tem experiência na área, você cuida de uma família, hã, você provém, né, a segurança do seu marido, dos da do dos seus filhos, cuidando da casa, indo procurar emprego, hã, fazendo entrevistas, então, talvez seja realmente só uma, assim, uma uma parte de acreditar em si mesmo, né, porque capacidade você tem.
Sim. Sim. Sim. É, eu eu eu tenho toda a experiência, concordo. E e a questão é tá sendo eu não saber me vender para os gringos aqui, para o eu eu penso eu, né, porque se eu tivesse, eh, no Brasil, assim, eu tinha mais Ah, lógico, fiz muito processo seletivo no Brasil e é óbvio que você recebe, sei lá, pensando no tanto de vezes que a gente, eh, consegue um cargo, sei lá, a gente consegue um sim a cada, sei lá, quantas entrevistas que você faz, a gente recebe muito não, a gente é muito rejeitado até conseguir um sim, né, mas aqui eu sinto que a rejeição é maior. Eh, eu tento, às vezes, entrar com o mesmo approach, sabe, com a mesma uma m a mesma posição, a me me mesma postura aqui, e eu sinto que que o americano, não sei, ele ele vê a gente, eh, assim, na a forma como a gente se abordam talvez seja um pouquinho diferente, e eu tô sentindo essa dificuldade pra me vender. E tem também a questão da idade, né, porque agora também, assim, eu já tô com mais de 40 anos. É óbvio que eu não não consigo, ainda mais em outro país, em outra língua, tem toda essa tecnologia nova de de inteligência artificial, tudo isso aplicado pra pra apresentações que as pessoas fazem, os controles, eu tô muito por fora disso. E mas não que eu não É, é. Mas não que eu não conseguisse pegar, assim, 2, 3 meses eu tenho certeza que eu pegaria. Eh
Sei. Sim. Eu a Sim. Exato, eu eu eu compreendo. Pois. Olha, você já tá com um mindset bom. Já já já sabe que em 2, 3 meses pegaria, você tá eh, realmente a a o nosso cérebro, quando a gente encontra, assim, dificuldades, obstáculos, ele realmente tende a retrair mais, porque é normal que a gente não goste de de enfrentar as coisas, né, a gente gosta mais é de se retrair, de se sentir mais seguro, e nosso cérebro dá uma enganada na gente, né, nesse s nesse sentido, que faz a gente ficar mais inseguro sobre os nossos projetos, sobre a nossa vida, sobre o que fazer a seguir. Mas é realmente botar na cabeça de que isso são só pensamentos negativos, porque você tem a capacidade de conseguir tudo aquilo que você quer. Hã, eu sei que é muito difícil a gente ficar, né, tentando fazer com que a gente seja positivo a todo momento, mas é não desistir nunca, é sempre tentar, sempre seguir em frente, porque a capacidade de de avançarmos com os nossos os nossos projetos, nossas coisas, ela tá aí.
Sim. Sim. Sim. Sim. Ah, sim. É. Sim. É, eu tento, assim, eu continuo aplicando, aplico, assim, de vagas de assistente até o nível sênior, que era o que eu estava, porque às vezes eu não sei se eles me enxergam assim, o currículo tá um pouco, eh, acima, mas a verdade é que eu sei eu tenho consciência de que eu tenho que dar alguns passos pra trás. Eh, a única fo por mas uma uma frustração que eu tenho é, às vezes na quando a pessoa me liga, tipo RH, consultoria, essas coisas, "Ah, eh" eu já nem sei mais como eu fa como eu abordo essa questão de eu ter ficado, eu fiquei 5 nessa nesse último cargo aqui, né. Eu já nem se o que que eu falo sobre o motivo de eu sair, né, porque eu falei: "Ah, eh, pra mim tá" eu falei da questão do treinamento, do tipo: "Ah, isso aqui já é um flag pra quem for me contratar, eu preciso de treinamento". E é interessante interessante, assim, é me é meio frustrante, porque mais de vai, sei lá, umas 2, 3 pessoas que me ligaram falaram: "Ai, a a empresa não vai, eh, não consegue prover esse nível de suporte, elas precisam de alguém que entre e já saia fazendo", sabe assim? E eu entendo a realidade do outro lado, da empresa, de às vezes não ter a disponibilidade de, eh, alocar alguém para para treinar, mas e mesmo se vo e e assim, cargos assim, mai mais, assim, júnior, pleno, que você imagina que que vão te te te treinar, não pegar na mão, não é nem pegar na mão, mas te treinar, tip
Sim. Claro, claro. Entendi, entendi. Sim. Claro. Você comentou uma coisa que eu fi sim. Você comentou uma coisa que eu fiquei um pouco curioso de, hã, aceitar, hã, até um cargo menor, assim, pra já ao menos ingressar na empresa. Você, por acaso, teria medo de aceitar um cargo menor, hã, e posteriormente crescendo desta em nesta empresa, ou isso não passa pela sua cabeça, você não não quer aceitar esse tipo de de oferta?
Eu aceito, eu aceito e eu deixo bem claro quando me ligam que eu aceito um cargo menor sim, por porque são anos fora do mercado e eu eu eu sei que eu preciso, eh, que eu que eu de assim, por consequência, eu preciso, eh, me me me me me t tra trabalhar minha cabeça de que muitas vezes eu não vou conseguir estar no mesmo patamar. E eu e não me importo, não me importaria de de dar 1 passo ou 2 pra trás e começar a a galgar as posições do 0 de novo, né. Eu a eu sinto que às vezes a a a a questão é por conta da empresa, porque tem essa essa questão da pessoa pensar que uma pessoa que já estava, sei lá, num cargo mais sênior, vai se desmotivar se pegar um cargo mais baixo, então às vezes eles nem chamam por conta disso. Mas a a
Sim. Claro. Sim. É claro. Olha, o não, ele tá aí garantido, né, a gente tem o não como garantido, agora é realmente correr atrás do sim, e você tem capacidade disso, você tem, assim, toda a sua vivência, suas experiências. É não desistir, não deixar esses pensamentos negativos que faça com que a sua insegurança cresça cada vez mais, né, a gente tem que botar essa insegurança sempre pra baixo, né, sempre pra ba debaixo do tapete. E eu acredito na sua competência, eu acredito que você vai sim conseguir, eh, esse emprego, hã, n vou torcer muito para a sua próxima entrevista, você deixa essa sua insegurança, assim, pra bem longe de você.
Sim. Do sim. Sim. Ah, obrigada. Ah, obrigada. Não, eu espero que sim. Eu tenho tentado trabalhar, assim, meu mindset, do tipo: "Não, vamos lá, dessa vez pode ser a vez", mas assim, é óbvio, né, tem que ter paciência, né, eh eh, o mercado de trabalho também tá começando a ficar um pouco complicadinho, enfim, tem tem crise financeira. Mas eu acho que com com muita paciência e persistência uma hora deve rolar, né. <chuckles> Mas, ah, obrigada, obriga Hã. Obrigada pela f pela positividade, pela f por me ouvir, foi foi bem legal e interessante falar com você.
Sim. Ô, sem sombra de dúvidas, vai rolar sim. Nada, eu que agradeço. Foi um prazer enorme falar com você e eu espero que tudo se resolva, tá, que numa próxima conversa você já me venha com notícias muito boas.
E Ai, tomara. <laughs> Espero que sim. Muito obrigada.